بُصي هو في Market أنا باروح أجيب من عنده الأكل والحاجات تمام. يعني لذيذ، بس بصراحة باخش جوا بانسى نفسي باحس أنا عايزة أجمع كل الأكل اللي فيه.
امم. أيوة احكي لي بقى <chuckles> احكي لي لما بتدخلي بقى ده بتاع الأكل بتعملي إيه بالضبط؟
آه. والله بُصّي، بابقى عايزة يعني هاقول لِك مش بابقى عايزة أنا فعلًا باعمل كده للأسف مثلًا باجيب آآ إسمه إيه؟ لبن رايب، زبادي، فواكه، حلويات، آآ أكل، مكرونات ب باقعد أنوّع من كل حاجة.
امم. آه، طب أنتِ ما بتبقيش يعني أنتِ مش بتبقي محددة مثلًا عارفة أنتِ محتاجة إيه للبيت أو ناقصِك إيه آآ بحيث ما ت ما تلاقيش نفْسِك بتجيبي بزيادة أو تجيبي حاجات متكررة؟
بس يعني هي كلها حاجات للبيت. بصراحة لأ ما باحددش كده، أنا بانزل وباسيبها على الله يلّا بينا هاجيب أي حاجة تييجي قدامي.
آه. طب ما هو عشان كده هتلاقي نفْسِك بتصرفي و والفلوس بتخلص، عشان كده لازم تحسي الإحساس ده يا عيني. <chuckles> امم.
والله بُصّي، بصراحة ما باركّزش يعني باركّز بقى لما ألاقي نفسي معييش فلوس، إيه ده الله أنا معييش فلوس! الفلوس دي راحت فين؟ <chuckles> على أساس أني مش عارفة بقى الفلوس راحت فين.
امم. يا خبر! هو أنتِ أنتِ بتدفعي كاش والّا بتدفعي بالبطاقة؟
هو عادةً بادفع بالكارت بيبقى عادي مسجلة الكارت على التليفون كمان عشان يسهل عليا الدفع، فكل ما أحب أدفع أروح بالتليفون تيك تيك خلاص يعني ما هو أنا عشان اطلّع الكارت من الشنطة دي حتى مش باعانيها فمش بتّقل عليا الحوار.
آه. الله ده أنتِ امم. امم. يا خبر! يعني يعني أنتِ عندِك حق بصراحة و وشعورِك ده يعني لازم تحسي بيه؛ لأن بتلاقي نفسك صرفتِ صرفتِ و وي بتندمي بتلاقي نفْسِك حاسة بندم كده أنا ما أنا جبت حاجات ما لهاش عازة والّا ب ب ب بتقولي لأ أنا كنت محتاجة كل ده؟